อืม ครับผม แล้วนอกเหนือจากเรื่อง อ่า สินค้า OTOP แล้ว จริง ๆ อ่า อาชีพ อาชีพบางอาชีพอะครับที่ ที่อาจจะอยู่ในประเทศไทยแล้วโดนด้อยค่า อย่างเช่น อ่า อาชีพหมอนวด อย่างเงี้ยครับ แต่พอไป อยู่ ต่างประเทศแล้วอะ รายได้ดีมากเลยนะครับ แสดงว่า ต่าง ประเทศเนี่ยเขาให้คุณค่า อ่า อาชีพที่เป็นหัตถการ อย่างเงี้ยครับ คือ เทียบเท่าแบบว่า แพทย์แผนไทย อย่างงี้เลยครับ แต่ว่าใน ในประเทศไทยกลับมองว่า เออ เป็นอาชีพที่แบบว่าด้อยค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ แต่จริง ๆ อันนี้ ก็ ทางรัฐบาลก็พยายาม อ่า ผลักดันกันอยู่นะครับ ที่ ที่ได้ทราบข่าวมา ก็อยากให้เป็น อาชีพเลยครับ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ